हुँ, जी, बिल्कुल। और थोड़ा-सा मुझे बताइए ना कि आपने जब गुस्सा किया, तो आमतौर पर क्या बोला आपने? आपने कहा कि बहुत भला-बुरा बोल दिया। अ, वो आपको क सिर्फ़ ठीक करना चाह रहे थे ताकि कोई मतलब गलत ना हो, आपको बाद में समझ भी आया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा-सा मुझ मुझे ये भी बताइए कि जैसे आपके द्वारा जो प्रतिक्रिया रही वो किस तरह से रही?
प्रतिक्रिया मेरी तरफ़ से कुछ इस तरह से थी ये कि मैं पत्रावली लिख रहा था और पत्रावली अ, लिखने का एक एक सही ढंग होता है। जब हम कोई अ, दफ़्तर की दफ़्तर का पत्र लिखते हैं तो उसका एक अ, औपचारिक ढंग होता है, जिसमें हमें उस पत्र को लिखना होता है। तो मैं उसको अ, अनौपचारिक तरीके से लिख रहा था और वो मुझे यह बताया मेरा सहकर्मी मुझे यह बताना चाह रहा था कि तुम इसे अनौपचारिक तरीके से लिख रहे हो अ, ना कि औपचारिक तरीके से और दफ़्तर के पत्र को हमेशा औपचारिक तरीके से लिखा जाना चाहिए। मेरी प्रक अ, प्रतिक्रिया कुछ ऐसी हुई कि मैं उससे बोल पड़ा कि ए अ, "अब तुम इतने समझदार हो गए कि तुम मुझे सिखाओगे कैसे करना है? जबकि मैं तुमसे पहले से इस दफ्तर में काम कर रहा हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ कि तुम कैसे मुझे कैसे लिखना चाहिए। और तुम अभी जानते ही क्या हो अ, पत्र लिखने के बारे में? तुम्हारा अभी अनुभव ही कितना है इस दफ़्तर में काम करने अ, काम करने का?" तो मैं इस तरह से उस पे अ, गुस्सा करने लग गया। फिर मैंने उसको और भी कुछ, काफ़ी कुछ भला बुरा कहा, जिससे कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसे दुःख भी पहुँचा होगा। लेकिन अ, जब तक मुझे इस चीज़ का ए ए एहसास होता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो मैं इस समस्या से बहुत परेशान हूँ कि मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ और बिना वजह अ, क्रोधित क्यों हो रहा हूँ।
हुँ। जी। हुँ। जी।

जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ, और थोड़ा-सा और मुझे कुछ बातें, जैसे जानने की, अ, ज़रूरत लग रही है। जैसे कि आपको क्या कोई बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है? कोई विचार आपके मन में चलते रहते हैं, या मतलब आपको कुछ कमी-सी लगती है अपने जीवन में? कुछ भी अ, अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो वो ज़रा मुझे खुलकर बताएँ। जैसे कि कोई तनाव हो आपको किसी चीज़ का, कुछ कोई भी ऐसी तीज़ें चीज़ें या फिर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो आपको, तो भी मुझे बताएँ।
उ, हुँ। जी। जी, बिल्कुल। अ, जब मैंने अपने आप को बैठकर जाँचा, तो मैं ये पा रहा हूँ कि हाँ, मुझमें कुछ कमियाँ हैं, जो मुझे परेशान कर रही हैं। आने वाले समय से अ, संबंधित भी कुछ बातें हैं, जो मुझे परेशान कर रही हैं। शायद यह वज़ह हो सकती है, जिसकी वजह से मैं मतलब इतना गुस्सा करने लगा हूँ आजकल। उनमें से कुछ बातें ऐसी भी हैं, जैसे मुझे लगता है कि मैं अपने काम में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं अपनी सेहत को उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। उ, मुझे अपने माता-पिता की भी चिंता रहती है कि अब वो बूढ़े हो रहे हैं। तो उनकी सेहत का भी मुझे ख़याल रखना है और मुझे इतने पैसे तो कमाने ही होंगे मुझे ऐसा लगता है कि जिससे मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँ। तो इन्हीं शायद यही वज़हें हैं, जिसकी वजह से मैं चिंतित रहने लगा हूँ। अपने आस-पास के जब लोगों को देखता हूँ, तो अ, सब आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, अपने आप को कहीं पीछे पाता हूँ मैं। तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं कहीं पीछे रह गया हूँ, और मुझे अ, जो अ, जो आगे बढ़ने की ज़रूरत है इस समय, जिससे मैं अपनी सेहत पे भी ध्यान दे पाऊँ, अपने माता-पिता की सेहत का भी ख़्याल रख पाऊँ और व्यक्तिगत अ, जीवन में भी आगे बढ़ पाऊँ। तो वो सब कुछ पैसों से जुड़ा हुआ है, और पैसे अ, कमाने की जो चाह है मेरे अंदर, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अ अ, दिक्कत मुझे ये हो रही है कि मैं अपने काम में उतना अ, मतलब ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ और मेरी तनख्वाह कुछ बढ़ सके, या मुझे एक प्रगतिशील अ, जीवन अपना दिखाई दे आगे आने वाले समय में। तो यही सब चिंताएँ मुझे हाँ परेशान कर रही हैं। जब भी मैं अकेला होता हूँ, तो उदास-सा हो जाता हूँ। इन चिंताओं की वज़ह से अपने आप को चिंताओं से घिरा हुआ पाता हूँ। तो उससे मन में क्रोध उत्पन्न होने लगता है। कोई छोटी-सी भी बात कह देता है, तो मुझे लग-सी जाती है मन में। तो शायद यही वजह है मैं अ, मतलब पूरी तरह से ये नहीं कह सकता कि यही वजहें होंगी, लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि इनमें यही वज़हें, जो मेरे गुस्से को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं किसी पे गुस्सा करूँ, क्योंकि बेवज़ह के किसी पे क्यों ही गुस्सा करना। अगर हम किसी पे गुस्सा करते हैं, तो उसे भी तकलीफ़ होती है। तो हाँ, ये वज़हें हो सकती हैं, जो मुझे परेशान कर रही हैं।
जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। उ, जी। हुँ। हुँ, हुँ। उ, जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी।